Mh. Dimmi.
Da questi modelli, no, da questi questi modelli che ci vogliono imporre, no. Devi essere perfetto, devi essere sempre super efficiente, no. Eh sì, però
Imporre, mh, sì, sì. Sì, oggi è abbastanza così. Eh sì, oggi è abbastanza così. Non so, almeno da dove abiti tu, se se questa cosa la vedi in giro; ehm, qui sì, ecco, noi siamo molto influenzati dall'aspetto esteriore, dall'aspetto, ehm, fisico, quindi dobbiamo essere
poi <clicks tongue> Sì, no, che c'entra co cioè, pe pe pe per carità, bisogna, perché, mhmm, è anche un modo, diciamo, per per, mhmm per tenere a se stessi, no.
Certo, sì, sì, sì.
Quindi e quindi è giusto è giusto che, cioè, per stare bene, no, per stare bene, insomma, prima la prima cosa devi stare bene con te stessa e poi, per stare bene con gli altri, no. Ma, mhmm ma poi anche proprio per sentirsi bene fisicamente, no, per non sentirsi stanchi o, ehm, senza energie, no. Sì, però comunque poi alla fine bisogna anche un po' arrendersi, no, cioè lasciarsi anche anche asp <clicks tongue> è anche bello, no, magari quel che che ne so, quel quel quel mhmm, quel mezzo chiletto in più quel chiletto in più, no, che che che uno ha. Pe e pe io la trovo su una su una che ne so, un po' una pancettina, su una ragazza la trovo anche abbastanza, ehm, sex. Sì. A sì, sì, piuttosto che sai, queste tipo queste ehm, che con la tartaruga, no. Poi l'addominale tutto tutto scolpito, no, ehm, mu mu muscolose, definite, no. No, preferisco magari no. No, odio no, non è che non mi piace, è sempre comunque sempre bello vedere un bel corpo, no. Però comunque trovo cioè, per per una mia compagna, no, la preferirei un po' più sì.
Sì. Assolutamente. Per essere più forti. Assolutamente. Fatti Mh-mh. Bella. Si? L'addominale, la tartaruga, non ti piace. Non vabbè non ti pia Mh. Certo. Apprezzi anche un fisico un po' più morbido, ecco. Mh. Mh-mh.
Sì un po' più sì. Un po' più morbido, si.
Ma meno male dai, allora questo ci rincuora, nel senso che effettivamente ancora, ehm, un minimo di tolleranza. Ecco, sì, sì. Si si.
<chuckles> Qualcuno c'è, qualcuno c'è che <chuckles> che apprezza queste cose, che non non è tipo ariano, gli ariani, no.
Sì, che poi spesso sono Esatto, son spesso sono, ehm siamo noi stessi o comunque le donne ad essere, come dire, vittima di questi pensieri così severi.
No, ma anche gli uomini comunque eh anche gli uomini eh, non ti pensare eh, specialmente in quest'epoca. Ehm
Mh. Sì. È vero. È vero. Perché pensano che s debbano per forza essere troppo muscolosi, quando poi, se vai a sentire le ragazze, apprezzano anche eh, anzi, non li apprezzano neanche quelli troppo muscolosi. Va bene.
Però comunque poi Certo, quelli troppo artificiali, no. Bene, detto questo qua, niente, ti auguro una buona giornata e, mhmm, ciao.
Esa Anche a te. Ciao.

Sì.
Che si mette a fare la corsetta, ma poi corre anche male, perché poi non ha, non ha, come dire, la la la l'agilità, no, anche anche l'agilità, perché sono abbastanza Ala a quel punto, cioè, quando io li vedo, ma no adesso per fare il body shaming o no o l cosa, comunque dentro de de de dentro di me penso, no, cioè, piuttosto che farti il giro del palazzo così, che poi è una cosa proprio, un come dire, un, ehm, è un alibi che che, no, ma an anche un alibi che si fanno, no, perché dici: “Sai, vado a correre!”, no, però poi non è che sta correndo, perché li vedi proprio, anzi, che soffrono, no, cioè, dico, dentro di me faccio: “Ma mangia di meno, no? E poi vai a correre, no?”.
Tecnica. Eh. No, per carità, certo. Mh-mh. Sì. Na contraddizione, sì. Certo. Ma ma ti posso dire? Tra l'altro la corsa, per le persone molto sovrappeso è assolutamente sconsigliata, perché grava eccessivamente
Eh certo, perché vai a gravare sulle sulle articolazioni, sul sul Certo, è vero.
Bravissimo, bravissi cioè, perché chi corre è molto magro? Per questo ra per questa ragione, per questa ra 1, perché chiaramente una la la corsa è una delle attività a più dispendio, ehm, calorico in assoluto, e quindi per forza di cose il fisico si trasforma, ma si trasforma in maniera così, ehm, snella, agile, longilinea. Perché? Eh, perché poi le arti cioè, tutto il peso del tuo corpo vanno a gravare sulle gino va a gravare sulle ginocchia, cioè, tu immagina.
Certo. Cer Cer Vabbè, ma infatti, guarda, se tu vedi se tu vedi gli sportivi, ehm, professionisti, no, quelli che fanno lo fanno proprio per no, ma proprio, cioè, proprio in generale, no, ehm, poi alla fine, quando finiscono le carriere, stanno stanno a pezzi, eh, perché comunque sì.
E anche sui piedi, sì. Male, se non pezzo. Sì, è vero, è vero.
Perché per esempio, per perché comunque han hanno soce sollecitato troppo il il loro il loro corpo, no?
Corpo, sì, infatti. Infatti hanno un sacco di proble le ernie o le i le caviglie. Eh insomma.
Eh sì. Ma anche p per esempio i giocati i c i c i c i calciatori, no, i giocatori di calcio.
Sì. E
Tipo le ginocchia, no, ci sono certi che addirittura non riescono proprio nemmeno a camminare.
Mamma mia che brutto, che brutto. Eh, questa, <chuckles> questa è la faccia dello sport professionista, ehm, livello
Eh eh sì. Quindi lo sport è Eh sì. No, che poi sai, dice: “Lo sport fa bene,” no, si dice, no, però comunque fatto poi dopo in maniera così un po' troppo, ehm, intensiva. Eh sì, perché comunque, anche noi comunque siamo siamo siamo siamo meccanici, no, perché c'è, diciamo, c'è la meccanicità del del lo lo lo sche
Certo. Diventa logorante. Eh, eh, sì. Siamo fatti di, di cartilagini, di
Eh sì, lo scheletro, no, lo scheletro, le le le le cartilagini, no, i tendini, quei li poi dopo se li se li, mhmm, come dire, se Eh sì, se vai un pochettino un po' tro tro s sovra-ritmo, no, come la macchina, no, la macchina se vai sempre, ehm, a, mhmm
Erto. Le usuri. Mh. Sì.